Nah itu dia, itu dia!
Oh, alah. Oke, ceritain dong waktu itunya dulu, waktu bermalamnya apakah ada tenda dan lain-lain? Gimana tuh, apakah menyeramkan? Apakah menyeramkan?
Iya, kita ada tuh dibelakang. Enggak. Enggak menyeramkan sama sekali, Kak. Justru kita pengen ke sana lagi karena, wah, nikmat banget, Kak, di sana. Dingin memang dingin, tapi nikmat banget, Kak. Karena waktu itu bulan purnama juga kan dapatnya, iya, kan. Bulannya ini cantik banget, Kak, betul, heeh, sampai-sampai teman itu pengen tinggal di situ, tuh. <chuckles> Dia bilang, "Pengen tinggal di sini aja deh," saya bilang, "Iya, silahkan, saya pulang besok ya!" <laughs> "Bye-bye," kayak gini. Iya, nah, itu Subuhnya kami pergi berangkat tuh, lanjutkan perjalanan, tapi Subuh jam 03:30, Kak.
Mmm. Oh, iya. Eh, cantik banget, ya, ampun! <laughs> Bye bye, gitu ya. Kamu aja di sini. <chuckles> Bera jam berapa tuh, Kak, kalo subuh? Ih! Buset! Oke, terus terus?
03:30. Nanti di atas tuh, di puncak kan Salat Subuh, masih dapat kan.
Mmm, mhm mhm mhm mhm.
Tapi tenda dan barang-barang lain semua itu yang berat-berat banget, itu kami tinggalkan tuh di pos 7, Kak. Enggak usah dibawa kan, jadi kami
Oh, iya, tapi di saat itu rame enggak sih, Kak, yang dateng atau keho cuma kalian aja?
Enggak. Cuma rombongan kami aja, Kak, waktu itu. Untungnya juga kayak gitu kan, iya.
Ih, kok bisa? Mmm, oke menarik.
Wah, itu spesial banget sih menurut saya kan. Dan itu kita jalan, kita cuma bawa air minum kan, air botol, gitu kan. Nah, kita jalan tuh ke
Iya iya iya bener. Dan itu berapa lama, Kak? Dari pos 7 sampai pos 8 berapa jam?
Enggak sampai sejam sih, Kak. Mungkin sekitar 45 menit, 50 menit lah, kayak gitu. Mhm, karena mungkin, eee, cuacanya juga cerah, aman, gitu kan. Jadi enggak enggak hujan, enggak ada rintangan lah, bisalah. Enggak mendaki lagi, Kak, lebih utama, nggak mendaki lagi, kayak dari pos 5 ke pos 7 itu mendaki banget kan. Dari pos 7 ke 8 itu nggak mendaki banget sih. Ada sih yang terjal-terjal, tapi dikit. Iya, jadi jalannya santai, nah, terus sampai di puncak itu, wah! Pas di puncak itu kayak merinding sih. Wah, akhirnya kita sampai akhirnya kita sampai di puncak gunung tertinggi di Sulawesi kan.
Oh, oke. Oke oke oke. Enggak ada rintangan lah, ya? <chuckles> Eh, wei, paham, paham, paham, jadi Oh, jadi menikmati aja, ya? Kenapa tuh, Kak? Mhm. M
Kita sampai di atapnya Sulawesi kita lihat, masih sekeliling tuh kita sampai pas di atas itu kayak masih gelap semua kan, masih gelap, habis itu, masih gelap
Oh, masih belum sunrise ya, soalnya, ya?
Misi belum, nah kita sempatkan tuh waktu Salat Subuh dulu. Habis Salat Subuh, kita masih nongkrong-nongkrong gitu, masih ngobrol-ngobrol santai, gitu kan. Ada yang enggak percaya. Wah, sampai di situ, ya kan. <laughs> Saya juga he
Oh, karena perjuangannya itu ya, Kak, ya, sebenernya, ya? Eee, paham.
Iya, perjuangannya itu, nah, momen intinya pas tuh, setelah 05:30, Kak. Sudah muncul tuh, cahaya kuning dari ja jauh gitu, Kak. Ada tuh kelihatan muncul kuning, Kak. tapi Mataharinya belum kelihatan, Kak.
Oke. Aduh, ih! Ah hah. Mhm mhm. Cuman cahayanya kuning dulu, gitu aja, ya?
Iya.

Ini bu gunung di Sulawesi bukan kayak gunung di Jawa, Kak. Kalau di Jawa kan biasanya ada penjual kan, meskipun itu di kalau di Sulawesi nggak ada, Kak.
Heeh. Oh oke, Sulawesi keras, bos, gitu ya. <chuckles>
Keras, betul. Medannya keras, pokoknya itu bikin orang pendaki-pendaki dari Jawa aja biasanya ngeluh tuh kalau naik Latimojong, Kak, gunung ter
<chuckles> Oh oke! Oh wow, terus?
Karena pas di pos 7 itu memang agak itu kan, pokoknya haus banget, capek juga kan, kita minum.
E ngomong-ngomong ada berapa pos sih, Kak
Pos 7, pos 8, Kak. 8 itu udah puncak kan. Mhm, dikit lagi kan. Nah, kita sorenya itu nyampe tuh di pos 7, sampai kelelahan gitu. Nah, pas saya balik badan gini, ya kan, balik badan ke arah kanan ya kan, terus noleh. Wah, wah ini, ini matahari terbenam gitu kan. <chuckles>
Totalnya? Oh oke oke, lanjut lanjut lanjut. Eneng. Mmm. Mmm. Apa? Oh, aku kira ada penampakan, kalau waktu ngelihat ke kanan. <chuckles> <chuckles> Oh, ada matahari terbenam.
<chuckles> Bukan. Ternyata wah wah wah. Saya kaget tuh, Kak. Saya pertama kali lihat matahari terbenam sebagus gitu Kak.
Kenapa? Apa yang bagus dari itu? Apakah, eee, suasananya warna oren dan lain-lain?
Apa ya mungkin mungkin suasananya juga, terus kita capek banget juga kan. Terus, eee, awannya bersih banget, Kak. Maksudnya nggak terlalu banyak awan, awannya di bawah-bawah sedikit kan. Abe a kita kan udah di atas gunung gitu kan, jadi awannya di bawah. Terus lang mataharinya tuh jelas banget kelihatan, Kak, turun ke bawah awan gitu, pelan-pelan gitu. Wah itu <tsk>
Oh iya. Ih.
waduh itu banget. Iya, keren banget, Kak, itu matahari terbenam tuh. Makanya makanya waktu itu saya sampai habis minum kan, balik badan gitu. Saya sampai nggak gerak tuh, Kak, jadi patung gitu, Kak.
Keren banget ya. Mhm mhm. Oh wow. Wah, jadi patung beneran ya karena cantik banget ternyata. Terus, eee, hal pertama yang kamu lakuin apa? Apakah beneran ngeliatin doang, atau kamu langsung dokumentasiin tuh pake HP?
Iya. Cantik banget.